Beh, sai, è davvero una domanda interessante perché, no, ovviamente, un po' tutti noi cerchiamo sempre, ehm, appunto, di gestirci tra 1.000 impegni che abbiamo, ehm, lavoro, studio, palestra, tempo libero e tutte queste cose qui. Ehm, credo sempre che per arrivare a una routine abbastanza stabile, no, bisogni bisogna un po' lavorarci, ecco. Ehm, io, innanzitutto, guarda, parto un po' dal presupposto dicendo che, ehm, le com c cioè, da esseri umani, da tali, no, ehm, abbiamo, comunque, bisogno sempre di un qualcosa che ci porti avanti, no, come di un obiettivo che dobbiamo raggiungere, altrimenti, no, ehm, se non abbiamo qualcosa su cui lavorare sì, esatto, sì, la nostra vita sarebbe un po' vuota, ecco. Ehm, quindi, a me piace, comunque, sempre dedicarmi al lavoro, no, magari al mattino, fare tutto quello che devo fare, ehm, però, poi, magari, al pomeriggio o la sera mi piace, comunque, uscire anche con i miei amici, no, ehm, o, comunque, dedicarmi, ehm, ai miei hobby. Noi, per esempio, ci ritroviamo tutti quanti per giocare a biliardo. Ehm, ecco, cer
Assolutamen Per cadiamo nella noia, come se non avessimo uno scopo di vita. Oka Quindi comunque hai degli amici che condividono anche le le tue passioni e i tuoi hobby e gli stessi gusti. Alla fine anche quello è impo
Beh, sì, esattamente, sai, è, comunque, fondamentale circondarsi sempre di persone, comunque, che abbiano un po' i nostri stessi hobby, no, ehm, così, appunto, si possono condividere tutti insieme. Poi, certo, guarda, dipende anche un po' dalla giornata, no, perché non sempre, magari, si ha tempo di uscire, ehm, appunto, come ti citavo anche prima con il lavoro e tutte queste situazioni che, magari, possono essere anche un po' un po' stressanti, ecco. Ehm, però, ecco, guarda, posso portarti anche un esempio. Uhm, è successo, in realtà, qualche gior sì, sì, certamente, guarda.
Eh, sicuramen Sì, assolutamente, sono curiosa Descrivimi anche com'è una tua settimana tipo, uhm, quindi, qual è la sequenza de dei tuoi impegni e come descriveresti, diciamo, la tua giornata o settimana ideale.